ね、ま、でも周りに、あの、一緒にね、あの、楽しんでプレーできる人がいるっていうのは、凄くいい環境だと思うんですよね。うーん。
うん。 ね、なんか、そうなんですよ。やっぱり新しいことに挑戦するしようかなって思ったのはやっぱり、その、ね、彼らがいたっていうのもありますし、なんか、ま、ね、あの自分も、なんとなく一緒になってできたらいいなっていう。うんうん。そういうそう。うん。
うーん。 ええ。うん。 うん。そうですね。ま、でも最初から、もうこれはもう長い目で見て、これ、ね、本当ゴルフは短期間では直ぐには、上達はしないものだと思うので、あの、ま、最初はほんと、あの、あの、球を打つ練習から、少しずつ、あの、始めていって、で、そこから、あ、ちょっと上手く打てるようになったら、多分ね、楽しい「あ、これはここから上手くいくかもしれない」っていう多分楽しみみたいのが、少し出てくるんじゃないかなと思いますけど。
うん。ふん。 うん。 うん。 ええ。 ああ、そうですよね。やっぱり今、こうお聞きしていて、そうですよね、あの球が結構颯爽と打てるようになると、きっとね、ほんと打つのも楽しくって、それこそ早くコースに出てみたいみたいな気持ちなるんでしょうね、きっと、うん。
うーん。 う。 はい。 そうですね。うーん。 そうですね、ほんと、全てのこうクラブで上手く打てるようになるっていうのは、すごく多分難しいと思うんですね。ですけど、やっぱり、ちょっと、あの、自分がたぶん打ちやすいクラブっていうのが何回か、あの、やってると分かるようになると思うので、じゃあ、なので、最初から凄いドライバーで、こう、飛ばそうとかではなくって、ちょっと、ほんと、あの、真ん中ぐらいのクラブから、少しずつ練習していくと、なんか、こう、上手く打てた時に「あ、この感覚だ」っていう感じで、から、たぶんね、少しだんだんと楽しくなってくると思いますよ。
うん。 うん、う、うん。 ええ。 うーん。 うん。うん。 うーん。 うーん。 そうですね、ま、ね、あの、そこそこにできる周りの人もやっぱり一喜一憂してるみたいで、なんか「こうダメな時もあるとかスランプがある」とか言ってますから、なんか、こうしたら伸びるんじゃないかとか、いつも、なんか、もうね、なんか、こうあれこれ、ちょっと、こう、お話をしているので、やっぱり私、なんか、いきなりじゃなくてやっぱりぼちぼちですよね。長い付き合いとなるスポーツっていうね、考えて。うんうん。
うん。 うん。 ええ。 うーん。 うーん。 ええ。 うーん。 そうですね。うん、多分周りの方も、もう何年もかけて、あの、練習されてると思うので、ちょっと長い目で見て、あ、これはもう、あの、先々の投資だと思って、ちょっと一歩、踏み出てみるといいかもしれないですね。はい。
うん。 ええええ。 そうですね。早期回収じゃない、なんか、長期戦だということですよね。あ、わかりました。今日は、うん、あの、お話聞いてくださって、アドバイスもくださってありがとうございます。
はい。 うん。 はい、こちらもありがとうございました。